Bello!
Ehm, e quindi, ehm, la creatività è è è tipo tutto, no, e e cioè se in in quel momento in cui non la senti, uhm, ti sembra quasi che ogni parola che scrivi no non sia collegata alle altre, no, c'è qualcosa che un filo conduttore che manca. E quando sono bloccato creativamente
Assolutamente. Mh-mh.
Ehm, c ci son diverse fasi. Eh, ehm, diciamo che, mhmm, a volte mi un po' mi obbligo, uhm, a scrivere magari perché ho del tempo libero e allora mi dico: “Dai, prova a metterti un po' giù”, e quindi mi metto davanti a questa tavolozza cercando di inventarmi qualcosa e butto giù 1 parola, NE butto giù ne butto giù 3
Sì. Certo.
e quando vedo che proprio non non riesco ad avere il filo, 1
No non non non è non è quello che pensavi ti fermi. <chuckles>
Eh, e mi fermo, per forza di cose mi fermo e e comincio un po' a fermarmi, uhm, a singhiozzo. Oramai vado un faccio una f una riga e poi mi fermo e via discorrendo. Così in 1 ora, eh, può eb eh, può essere che abbia scritto 3 righe alla fine, no, che pure
Ah. Ed è un po' scoraggiante, effettivamente, eh, sì. Mh-mh. Sì.
È molto scoraggiante anche perché dopo va a finire che quando le rileggerai spesso mi è capitato, facevano anche schifo.
<chuckles> È è triste. Senti, ma c'è qualcosa, invece, che, ecco, tu dici: “Io sono lì con questo foglio bianco”, che può può essere, ev insomma, un iPad, un computer, quello che ti pare, non so se s tu scrivi, ma, insomma, ormai con la penna non lo so chi scrive più, al telefono, eh.
Eh, è tristissi Mh, sì. Esa Al telefono scrivo, mio mal mio malgrado, scrivo al telef
Ecco. Ma c'è c'è, invece, qualcosa che in quei momenti avrai sperimentato che funzioni, insomma, qualcosa che fai, non so, per esempio, ascolti la musica mente scrivi?
Allora, sì, uhm, è un po' un'arma a doppio taglio, uhm, che io spesso la metto e quando ho i blocchi creativi la la metto più volentieri; spesso è musica d'atmosfera che, mhmm, può essere musica leggera, come a volte può essere anche solo scrosciare della pioggia continuo, no?
Mh. Sì. Ah, beh, certo.
E se riesco, se ho un po' l'occhio creativo cerco di mettere quello che dif ti potrei definire la colonna sonora della scena che voglio ideare, no?
Ecco, infatti. Che ti dà quel mood, nel senso che ti mette nello spirito di quella situazione.